Ciao.
Sì, ciao, buonasera. Tutto bene?
Buonasera. Tutto bene. Allora
Vai. Mh-mh.
Parliamo di scuola? Ehm, <chuckles> e allora come pensi che si possa migliorare a scuola?
Scuola? Istruzione? <chuckles> Allora, c'è tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto da dire, ehm, allora, ti dico innanzitutto sarò sincero al 100%, n non mhmm, sento molte critiche specialmente ultimamente sull'istruzione, sul metodo d'istruzione che c'è adesso.
Tanto. Vero. Sì. Eh. Vero. Su quello soprattutto, penso proprio sul metodo scolastico che molti vantano quello, non so, di degli altri paesi che può essere, non so, la Norvegia, in Finlandia e dicono appunto sia il il miglior mh.
Mh-mh. Sì, si fanno molti paragoni con l'estero anche perché è l'unico metro d'analisi.
Esatto.
Ma sarò sincero, io a dir la verità mi sono trovato bene ai miei tempi, che poi non sono tanto lontani, non so i tuoi, i miei son io mi son lau maturato nel 2017?
Mh. Okay. Mh. <chuckles>